Ja, ja, weil, hm ich meine, vielleicht ist es 'n d auch nicht mehr, als ich gehört habe, dass dass der weil ich habe auch, ähm es ist halt es ist halt nie irgendwie was Eindeutiges. Also
Man. Ja. Mhm.
ich habe auch mal, ähm ein paar Mal habe ich das gedacht, dass ich so für 'ne Sekunde
Ja. Ja.
'ne Bewegung gesehen habe, aber jetzt überhaupt nicht eindeutig. Also, überhaupt nicht, dass man da eindeutig sagen kann, man hat was gesehen. Es war einfach nur so auch so 'n so 'n Gefühl, so, für 'ne Sekunde habe ich gedacht: „Oh, da war doch was.“ Aber dann ist total undeutlich. Also, man man denkt dann gleich: „Mhm, nix.“ Aber ist komisch, dass man dieses trotzdem dieses Gefühl gehabt hat, dass da was war.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Da war was, ja. Okay. Ziemlich verrückt. Ja, ja, ja, ja, ja, das glaube ich. Meine Güte, also, da es klingt schon irgendwie sehr unheimlich, muss ich sagen, ja, kann man nicht anders sagen, ähm Ähm, also, ja, mir fällt ein, dass, ähm ja, ich ich war ja mal in so einem Haus, als ich klein war.
Ja, ah, ja, stimmt. Das war ja auch 'n bisschen unerklärlich mit dem Klavier.
Kannst dich daran erinnern? Ich w sch Genau. Da f hat oft plötzlich das, äh, ähm ja, d quasi angefangen Klavier zu spielen.
Und dann habt ihr ja niemand gesehen.
Ganz genau. Ja.